Aku mau cerita deh, eee, aku juga nanti minta saran dari kamu. Jadi, akhir-akhir ini tuh, aku lagi agak ngerasa, mmm, galau ya. Soalnya aku kan emang pindah nih ke kota baru, udah 2 tahun sih di kota ini. Cuman tinggal yang ngambil rumah di kota baru ini baru ini kayaknya bulan ke-3 bulan ke-4 gitu dan karena sekarang mmm, sekarang aku, eee, kerjanya di rumah. Aku tuh ngerasa nggak punya teman, apalagi di lingkungan aku tuh kebanyakan umurnya jauh kayak udah punya anak 2 terus juga mereka udah deket duluan karena udah tinggal duluan. Sementara aku masih baru dan mereka ngelihat aku tuh kayaknya masih, eee, anak-anak kali ya, karena mereka tuh nggak manggil, mereka s manggil satu sama lain tuh "Bun" tapi manggil aku tuh kalau enggak "Teh", "Tante" gitu. Jadi aku di situ kayak ngerasa ada jarak dan aku ju biasakan yan tu sih, menurut kamu
Mmm, gimana gimana, Kak? Mmm. Hmm. Mmm. Oke. Oh, Oke di oke. Mmm. Oh, oke. <chuckles> Mmm, hmm.
wajar ya aku ngerasa kesepian kayak ini?
Iya, apa yang kamu rasa ya, itu pasti gak mudah. Karena kamu harus menyesuaikan dengan lingkungan baru ya, setelah dari kotamu yang lama ditambah dengan lingkungan, eee, ini nih, setelah kamu, eee, mengambil rumah gitu ya, di tempat yang berarti kan lebih baru ya, daripada kota yang kamu tinggalin, eee, dari awal gitu ya. Jadi, wajar kalau, eee, itu perlu waktu mungkin ya, untuk kamu bisa, eee, merasakan apa ya, eee, kondisi yang nyaman buat kamu gini, terutama, eee, mungkin menemuka untuk menemukan orang-orang yang tepat nih yang bisa, eee, menjadi apa ya, eee, support system kamu nih khususnya di di untuk dunia sosial ya. Jadi, aku kira wa sangat wajar kamu merasa kayak gitu. <tsk> Eee mmm, kalau, eee, apa kamu nih aku mau tau juga deh, eee, kamu tipe orang yang seperti apa, di tempatmu sebelumnya gitu. Artinya, eee, kondisi yang cukup ideal untuk kamu, kondisi pertemanan itu bagaimana sih? Mungkin bisa kamu ceritain nih, di, eee, tempat-tempat atau pengalaman kamu sebelumnya. Boleh cerita gak? <chuckles>
Mmm. Iya. Mmm, betul. Iya. Mmm. Mmm. Kebet boleh kebetulan aku di tempat sebelumnya atau aku ya, kalau ngelihat diri aku sendiri di dunia pertemanan itu emang tipe, bukan tipe yang memulai duluan gitu. Jadi, aku, eee, mungkin karena aku emang sedikit pemalu ya. Jadi, eee, bukan aku yang selalu nyamperin duluan ngajak ngobrol duluan tapi ketika udah deket, aku tuh selalu lama gitu dekatnya. Dan aku kalau di suatu tempat biasanya misal komunitas, tempat kerja atau tempat kuliah tuh, temennya banyak dan awet gitu. Cuman ya itu tadi, memulainya itu dan aku nggak pernah sih kayak tiba-tiba, di secara random temenan sama orang tuh nggak pernah aku selalu ada, harus ada situasinya atau, eee, kualitasnya dulu gitu ya dan kebetulan sedari
Mmm. Iya iya. Mmm, oke. Mmm. Mmm. Mmm, oke. Mmm.
waktu aku berpindah di kota ini, itu aku pindah tempat kerja, masih di tor tuh. Nah, di kantor itu aku masih ada teman, dan rumahnya tuh deket banget cuman sayangnya, sejak aku ngambil ru dan kerja di rumah resign dari tempat itu. Walaupun masih satu kota nih tapi, eee, jaraknya itu 30 menit 40 menit buat aku ke sana. Sementara mereka, eee, kalau main hmm, cukup jauh, kalau main tuh, pasti di daerah sana gitu. Jadi, kadang aku mikir, "Aku harus bela-belain ke sana ya, cuma buat main," tapi aku tuh takut juga ya, apa aku tu apakah lagi mereka tuh kalau main sukanya pulang kerja malam kan, aku juga, maksudnya takut, "Aduh udah jadi istri orang aku harus, eee, malam-malam keluar cuman buat main, kayaknya agak nggak etis juga," aku di situ tuh suka bingung gitu.
Mmm. Mmm. Oh, cukup jauh ya, mhm. Mmm, oke. Mmm, oke, oke. Jadi, eee, sebetulnya pertemanan tuh masih ada tapi, eee, cenderung jauh gitu ya. Dan, eee, ya butuh waktu juga ya untuk waktu tertentu gitu karena nggak bisa dilakukan setiap saat ya, dengan jarak yang ya, apalagi kalau sampai harus malam tadi ya. Mempertimbangkan banyak hal gitu, dari kondisimu. Eee, nah kalau kalau kamu nih, eee, cenderung, eee, bagaimana sih me melihat atau merasakan ya, eee, pertemanan online gitu, apakah kamu pernah punya opsi juga nih, untuk, eee, apa, mencari teman gitu ya atau mencari komunitas yang, eee, kalau online kan, eee, eee, cenderung lebih mudah mungkin ya untuk kamu, nggak terlalu, eee, apa namanya, banyak waktu persiapan keluar atau bahkan mungkin di luar gitu tap eee, pernah nggak, eee, terpikir oleh kamu untuk, eee, memanfaatkan nih online untuk, eee, mendapatkan teman baru gitu atau komunitas baru.
Mhm. Iya. Mmm. Mmm. Iya. Mmm. Wah. Kalau itu aku, eee, belum pernah coba sih. Sebenernya pernah kepikiran karena kebetulan suami aku itu, dapet tuh teman dari, eee, beda-beda kota, teman online gitu ya. Karena mereka satu hobi. Mereka suka main game gitu. Dan aku ngeliatnya pertemanan mereka itu, eee, suportif. Bahkan ke hal-hal pribadi pun, maksudnya mereka suka sharing tentang hal-hal sepele juga mereka suka cerita-cerita dan aku kadang ngelihat itu, eee, "Wah seru banget ya bisa dapet teman online cuman karena satu hobi." Aku pernah pengen cuman, aku nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Jadi ya c cuman keinginan sesaat ya, tapi enggak pernah tuh aku lakuin beneran.
Mmm, mhm. Oke, mmm, mmm mmm. Oke, mmm mmm. Mmm. Mmm, oke, jadi, eee, apa, eee, ngeliat suamimu bisa gitu ya, dapat temen yang oke, gitu ya, circle yang ini, bahkan padahal dari online gitu, itu, eee, ada juga ya keinginan dari diri kamu untuk bisa dapat kesempatan yang sama gitu ya di online. Tapi kalau, eee, dari kamu sendiri nih, kamu lebih cenderung ke mana sih yang yang perte eee, yang hubungan secara online ya, pertemanan atau, eee, offline nih yang bisa ketemu sering dan ketemu langsung gitu? Kalau kecenderungan sendiri, eee, kamu, tuh gimana ya?
Iya. <chuckles> I mhm. Mmm, betul. Mmm. Mmm, eee, kalau aku rasa-rasa sih sebenernya pertemanan lain itu enaknya fleksib ya, aku kita komunikasi tergantung, eee, s sama-sama apakah lagi ma sama, eee, nyantai atau kalaupun dibales nanti kan nggak papa. Kalau langsung pun, aku sebenernya pengen, kayak ada temen yang cuma sesekali kita mungkin ngopi atau sesekali ngobrol. Tapi, eee, aku nih kan kebetulan di lingkungan baru aku ini, ada beberapa ibu, apalagi yang dekat rumah aku ya, itu mereka tetangga dan sering kumpul dan sering ngumpulnya itu sering banget. Kayak, pagi kumpul sampai siang, nanti istirahat bentar, sore ngumpul lagi sampai malam. Nah, aku nggak bisa, kalau kayak gitu karena aku, eee, pertama aku sih, aku mungkin tugas rumah, aku masih belajar ya. Jadi, butuh waktu yang lama untuk beresin rumah. Terus aku juga ada kerjaan rumah. Jadi, kalau yang bener-bener tiap hari waktunya nongkrong, eh, bukan nongkrong sih kumpul ya, kumpulnya lama gitu aku nggak mau sih. <chuckles>
Mmm. Mmm, oke. Mmm, mmm. Mmm. Mmm mmm, iya. Iya. Mmm, oke oke. Jadi, kalau terlalu menguras waktu juga, jangan, gitu ya. Itu cukup mengganggu ini mu juga, waktumu juga gitu. Nah, kalau kecenderunganmu untuk, eee, rame dan sepi nih, kamu kan tadi bilang tipe pertemananmu yang butuh waktu ya, untuk bisa, eee, cukup dekat dan intens gitu. Nah, tapi, eee, apa soal keramaiannya, eee, apakah bisa kamu pada, eee, beberapa orang seperti itu? Misalnya kamu ada circle yang cukup banyak gitu ya, yang yang, eee, kamu lebih nyaman dengan, eee, banyak orang, atau, eee, proses tadi hanya bisa ditempuh oleh beberapa orang aja nih, yang kamu ka yang kamu pilih emang nyaman buat kamu, gitu. Kamu cenderung ke mana tuh, kalau antara sepi dan ramainya pertemananmu, gitu?
Iya. Mmm, betul. Iya. Kalau aku yang sedikit, dulu ya, ka aku bisa ramean ketika emang aku udah pernah dekat secara personal atau, eee, secara ini ya kelom kecil sama mereka terus tiba-tiba kita ngumpul itu aku bisa. Tapi kalau misalnya aku cuman dekat bangetnya sama 2 nih, terus kita akhirnya ngumpul sama yang aku cuma kenal aja banyakan 10 15 orang. Nah, itu aku pasti cenderung diem sih atau cuman, eee, ngintilin teman aku yang dekat gitu.
Mmm, mhm. Oke. Mmm, oke. Mmm, iya iya iya, menarik ya, eee, kalau kamu, ada nggak hobi tertentu yang sedang kamu tekuni atau kamu ingin tekuni nih, misalnya, kalau misalnya, wah kalau a kalau ada teman kayaknya seru deh menggeluti hobi ini, ada nggak yang <sucks teeth> lagi kepikiran nih sama kamu, soal hobi hobi baru gitu ya atau mungkin hobi lamamu juga?
Mmm. Iya. Eee, ada ada. Jadi, kebetulan aku tuh, hobi lama itu kan nonton, tapi itu hobi yang emang aku lebih nyaman di rumah. Nah aku ada nih, hobi yang aku tuh, eee, pernah aku jalanin tahun lalu, tapi tahun ini udah berhenti karena sejak pindah itu pindah rumah. Eee, aku tuh, sebenernya suka olahraga nge-gym gitu. Nah. Tapi di sini aku nggak tahu ya, mungkin karena aku belum cari apakah ada komunitasnya. Aku cuma tahu emang sih, ada gym yang, ya mungkin kalau naik Gojek cuma Rp5.000 Rp6.000 juga dapet karena masih dekat. Tapi kalau jalan cukup jauh juga sih. Nah, itu sih aku selama ini suka kepikiran, "Aduh pengen nge-gym lagi, pengen mulai lagi." Cuman, ya itu aku belum mulai sih, ke gym itu.
Mmm. Oke. Hmm. Oke, iya iya iya. Mmm. Iya iya iya. Wah, mungkin kalau kamu bisa dapat temen nge-gym yang, eee, seru gitu ya, itu bisa jadi mula ah itu bisa menjadi awal yang baik nih untuk kamu mendapatkan s eee, pertemanan yang bi bisa mulai dari situ bisa jadi ya, untuk dapat pertemanan yang membuatmu lebih semangat lagi dan, eee, apa, eee, ya bisa lebih ini ya, eee, lebih ada apa, temanlah ya, support system yang mendukung aktivitasmu, mungkin bisa kamu mulai dari, eee, mencari komunitas e eee, olahraga nih di internet, bisa jadi ya, atau di lokasi yang memang, eee, berdekatan ya, atau di lokasimu, eee, di apa, tertentu gitu, eee, seperti langsung kamu cari di lokasimu, ada enggak nih? Nah kalau ada, bisa jadi itu bisa menjadi pintu nih, untuk kamu, eee, menemukan teman-teman yang sefrek sefrekuensi nih. Jadi, eee, bis eee, mungkin kamu bisa mulai dari itu dulu. Nah, eee mmm jadi, eee, apa, eee, mulainya dari, eee, hobi ya, hobi yang ingin kamu geluti. Ya mudah-mudahan sih, dapat nih teman yang cocok yang bisa, eee, nyambung gitu ya dan mengerti ya, eee, dengan aktivitas dan, eee, apa, dengan aktivitas dan, eee, pekerjaanmu sekarang gitu ya, sehingga secara waktu juga bisa lebih menyesuaikan, apalagi, eee, sama-sama senang nge-gym ya, jadi enak tuh ketemunya di tempat yang, eee, kalian emang suka dan, eee, hobi juga gitu ya, sehat sekaligus juga, kan, di sambil olahraga. Nah kalo
Mmm. Oh, iya ya. Oke, mhm. Iya. Mmm. Bagus tuh. Iya. Mmm. Mmm. Iya. Mmm. Iya. Iya sih, mmm?
Mmm, tadi kamu bilang juga, ah kamu senang sebetulnya ya bisa, eee, ngumpul atau ada waktu tertentu sama bertetangga gitu ya sama ibu-ibu. Nah, mungkin, eee, bisa juga tuh, kamu manfa manfaatkan waktu untuk gabung tapi enggak terlalu intens ya, dengan cara, eee, me me apa namanya ya membagi waktumu dan membangun, eee, pola waktu tertentu yang sesuai dengan kamu, gitu m eee, sampai bisa jadi, eee, apa, eee, ibu-ibu mengerti, "Oh, eee, kamu, eee, punya batas tertentu nih, di waktu-waktu tertentu tertentu saja bisa ngumpulnya." Itu juga mungkin bisa dicoba juga nih, untuk meramaikan nih, lagi hari-harimu gitu. <chuckles>
Iya, bener, mhm. <chuckles> Nervous kali. Wah. Iya itu idenya bagus banget sih. Apalagi ngebayangin dapat teman di tempat gym atau yang satu ini ya, satu hobi itu itu bikin aku semangat sih. Kayaknya bagus juga tuh. Aku pengen deh, dapat teman yang sama-sama suka gym. Makasih banyak loh. Ini saran-sarannya aku jadi lega banget sekarang.
Oke, sama-sama ya, mudah-mudahan berhasil